Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел бы у вас, разузнать. М, часто ли у вас на работе царила токсичная атмосфера, или у вас был прекрасный оазис в этой пустыне токсичной?
Мгм. Э, с переменным успехом, можно так сказать, с весьма и весьма переменным успехом.
Мгм. Окей. Мгм. Были токсичные люди вокруг, или токсичным, м, человеком были вы сами? Н не н не не удалось никого вовлечь в эту атмосферу?
Потому что я скажем так, э, не, э, там там скорее, знаете как, то что, а, токсичность не токсичность, э, людей вокруг, то есть, э, у них у всех попеременности это было. То есть иногда бывают деньки, когда: "Как же вы меня все бесите!", Другой день: "О наши любимые сотрудники!" <laughs> Такая вот интересная вещь.
Мгм. Мгм. А. Мгм мгм. Да-да-да. Мгм. Да-да-да, трудовой коллектив отмечает праздник, как бы да, со дня основания. Ну, а за зависит ли это именно от коллектива, или всё-таки от руководства, то есть которое может привить культуру, а может отменить? Мгм.
Мгм. Вот именно. О, я бы сказал бы, кстати говоря, э, руководство это тоже, э, имеет очень очень большое влияние на коллектив. Э, как говорится, к не зря ка такая поговорка существует то, что "Рыба гниет с головы".
Мгм. Мгм. Да, да-да, есть такое. Наблюдал, очень часто. Мгм.
И, вот, если, как говорится вот, а, в организации, в компании или еще где-то, очень такой да
Мгм, мгм.